Hum. E aí você acha que vai dar conta de tudo. Né?
É. O que você tem que dar conta de tudo, que é sua obrigação dar conta de tudo. Então tem
Hum. Porque senão você fica se sentindo inútil, né, não dá conta de tudo.
É. Ou não boa o suficiente ou que você
É, aquela coisa que você falou de, né, de de não s de não ter afe é, de do valor, da afetividade, negar carinho.
Do valor. É, exato. Poxa É, poxa, eh: "A minha vida está tão de ponta-cabeça que eu vou ter que falar "não" pra minha mãe? Como assim?", entendeu? Então eu acho que é parte da cultura latina isso. Eu não não acho que seja só brasileira, não. Eu vejo muito os latinos da Europa, o latino da América Latina, né, essa coisa de que, eh
Hum. Uhum.
"ai, é desagradável falar 'não'. Ai, poxa, eu posso perder uma amizade aqui com essa negação", é, ter esses rodeios. Eu particularmente detesto rodeio. Quando alguém me fala "não" e começa a explicar, eu falo: "Amiga, não precisa explicar, está tudo bem. Você não pode, está tudo bem". <chuckles> Me irrita um pouco, porque eu vejo que nem sempre é verdade, é que a pessoa está tentando te falar um "não" sem te machucar. Mas
Esses rodeios. Uhum. Está tudo bem. <chuckles> <laughs> É que ela não está afim mesmo, né. E está tudo bem, não está afim.
É, mas eu entendo que tem a ver com a nossa cultura isso, realmente.
E você acha e você, assim, você falava quando, né, na tua época de falar "sim" pra tudo, você falava esse "sim" esperando alguma coisa em troca do outro? Mas assim, seja bem sincera, você esperava que o outro dissesse "sim" pra você sempre também, e isso não acontecia?
Uhum. Não, eu acho que eu esperava ser gostada, ser respeitada, ser amada de uma certa forma. No fundo é isso que agen é que não é tão claro na tua cabeça enquanto você está fazendo, mas quando você vai para a terapia você bem entende que é isso, você quer ser aceita e amada, quando você diz o "sim".
Uhum. Sim. Sim, entendi. Você quer s você quer ser aprov você busca aprovação, né, do outro. É, você
Exato, exato. Você não quer decepcionar o outro.

Ah, você tenta aí, eh, driblar esse não, e deixar ele uma forma mais leve, olha, agora eu não posso, mas
É. É. Exato, eu gosto mais do "Não mais" do do que do "Não porquê". O não porque eu acho que eu guardo em situações pessoais, em situações onde de fato eu não quero ferir alguém, mas eu não dou muito rodeio não, eu sou bem honesta, falo: "Amiga não porque eu estou exausta, eu não dormi direito essa semana, eu não tô nem a fim de ir nessa festa". <laughs> Exatamente. Tipo agradeça que eu estou indo nessa festa com você, entendeu? E também sem problema de falar, é dessa vez eu não vou, está tudo bem, sabe.
Hum. Sim. <laughs> Não me obrigue. <laughs> <laughs> E esse. Hum. Uhum. Pra você é muito é muito, hoje em dia, eh, você fica bem com isso, assim.
Fico porque eu entendi que às vezes dizer um não pra alguém é dizer um sim pra gente.
Hum, com certeza.
E aí isso vira a tua chave, isso vira a chave porque aí já não é mais culpa, não tem mais culpa. Eu ficava com culpa de dizer sim pros outros e me colocar numa situação que eu não queria tá. Então você inverte a lógica, entendeu? O sim tem que ser sim pra você e pro outro.
Ah, verdade. Hum. Tem que ser genuíno, né. Tem que ser pra você também. E assim
É, ele tem que ser genuíno. Mesmo que ele se encaixe no "Não custa nada", ele tem que realmente não custa nada.
Hum.

Ai olha, eh, foi um aprendizado. Foi uma coisa que eu tive que buscar inclusive terapia pra entender como fazer sem me sentir culpada e sem machucar as pessoas. Porque eu sinto que a nossa cultura não aceita não muito bem, né?
Hum, conta. Hum você acha que o Sim, é m é muito rodeio, né? Se explica demais.
Uhum.
Você se explicava demais co antes, né, de vocês de você trabalhar isso em você? Você se se explicava demais? Você ficava se justificando?
Dá um não? Eu acho que pior ainda eu não eu não dizia não, eu sempre arranjava um jeito de dizer sim, sabe? E aí, eh, eu fazia muitas vezes as coisas mas, assim, sabe, quando você já acorda de manhã fala: "Ai não acredito que eu tenho que fazer aquela coisa que eu não queria e é hoje?" <laughs>
Hum. Hum. Sim, que você já tinha dito: "Ai tá, eu faço." Mas você não estava a fim. <laughs>
É, exato, exatamente aí você fica torcendo pra pessoa desmarcar pra alguma coisa acontecer, e aí das das pequenas às grandes coisas da vida, assim, eu tinha muita dificuldade de dizer não pras pessoas. E eu acho que parcialmente porque a nossa cultura, eh, quase coloca isso como uma uma negação de afeto, você está negando fazer alguma coisa que é boa pra alguém porque ela te pediu, né.
<laughs> Uhum. Hum. Verdade, é muito pesado, né? E às vezes você não tá não tá a fim, não tá disposta e nem pode, né?
Uhum. É, exatamente, quando eu não podia era mais fácil. Tipo: "Ah, você pode sei lá me dar uma carona? Poxa eu não posso, eu tenho uma reunião começando em 40 minutos eu tenho que tá em tal lugar." É plausível, né? Agora quando não é porque você está culp cansado, ou porque você não quer gastar dinheiro, ou porque sei lá, aquele dia você não tá a fim de fazer determinada coisa, aí é que eu acho que é mais complicado, porque a gente tem a coisa do "Mas o que que custa fazer?"
Ah. Uhum. Uhum.